Ne güzel. Peki, bu kursu internetten mi aradın buldun yoksa birisi mi tavsiye etti, yoksa gerçekten senin gibi, hani, İspanyolcayı öğrenmek isteyenler için bir, hani, internette bulabileceğiniz bir ortam var mı, yani? Hani, hobilerinizi falan birleştirip dil öğrenmenizi kolaylaştıracak
Hı. Şöyle, eee, bu kursu bana arkadaşlarım tavsiye etti. Daha önceden gitmişlerdi oraya. Hem sosyalleşmek açısından çok güzel dediler hem de, eee, dili öğrenmek için çok güzel bir kurs olduğunu söylediler. Eee, ondan dolayı da ben bu kursa yazıldım. Aslında daha önceden, eee, internet üzerinden ders alıyordum ama internet üzerinden ders, eee açıkçası çok fazla sosyalleşemiyorsun, biraz yapay geliyor ama, eee, t dışarıya kursa gittiğinde yeni insanlarla tanışıyorsun. Diğer hobilerinle de belki örtüşen kişiyle karşılıyo karşılaşabiliyorsun. Dolayısıyla, aslında yeni bir insanla tanışıp başka bir hobini de onunla birlikte yapabiliyorsun.
Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Anladım. Hıı, yani, peki, mesela bu durumda anlatmış olduğun hobi seçiminde, mesela, içgüdülerine mi, yoksa planlarına mı daha çok güve güveniyorsun seçim yaparken? Yani, yeni bir şeye başlarken hiç böyle, yapamazsam korkusu oluyor mu sende yeni bir hobiye başlarken, yeni bir ortama girerken mesela?
Hı hı.